Bạn ơi, như vầy nè, hồi đó á nha, chính ra là nhà mình á thì ở gần với trường học của con, thì nó ô kê. Nhưng mà cái đợt vừa rồi đó bạn, mình muốn mua một căn nhà riêng, nhưng mà tài chính của mình á thì hổng có đủ, cho nên là mình phải mua một căn nhà mà nó cũng khá là xa. Hồi lúc thì, à, trường, à, của con mình á thì ở, a, Thủ Đức nè, đó, còn bây giờ á mình hổng có đủ tiền để mình mua căn hộ ở Thủ Đức, thì mình mua ở tít dưới Bình Dương á bạn. Thì chính ra là, ừm, mỗi ngày đi học như vậy á là hơn 10 cây số mới tới trường, mà bên cạnh đó là còn phải đi đường quốc lộ 1A, rồi đi đường tỉnh này nọ nó toàn đường lớn không à. Cho nên bây giờ á nhà, mình đang đặt ra một cái mục tiêu như vầy nè, là mình muốn mua một cái xe hơi, đó, xe 4 bánh á, để mà mình đưa con cái nó đi học rồi đi làm cho nó an toàn. Đó, nhưng mà bây giờ á, à, thì, ờ, vừa mua nhà nè rồi bên cạnh đó cũng còn trả góp ngân hàng nữa. Đó, cho nên là nói nào đâu tiền tiết kiệm thì nó cũng có, nhưng mà nhìn thấy cái xe 4 bánh á, sao có vẻ như là nó hơi xa xôi quá à. Bây giờ hông biết có cách nào để mình chia nhỏ bớt cái mục tiêu ra cho nó dễ thực hiện không bạn?
À, thế á? Ồ. À. Thì <laughs> <laughs> Rồi, mình hiểu rồi. Ý là bây giờ là mua nhà thì cũng đã mua rồi, đúng không bạn? Đó, không thể nào mà thay đổi được nữa. Bây giờ cũng một phần là khi mà bạn mua nhà thì cũng đang lấn cấn cái chuyện là trả nợ cho ngân hàng nữa. Mà, ờ, hiện tại là xa trường của con, đúng không? Đó, cũng như xa chỗ làm chẳng hạn, thì cũng khá khó cho cái việc đi lại và bạn, à, đang đặt mục tiêu là thời gian tới sắm được cái chiếc xe, à, xe ô tô, đúng không? Đó, tiện đi lại mà che nắng che mưa nữa. Rồi, ừm, lát nữa mình sẽ gợi ý cho bạn một vài, à, cách để mà chia mục tiêu nhỏ, xong rồi sẽ, à, thực hiện được cái mục tiêu lớn như thế này nha. Thì ừm, rồi, thế thì trong vòng bao bao lâu sắp tới, ờ, tròng 2 năm, 3 năm hay là trong 1 năm thì bạn sẽ, à, thực hiện được cái mục tiêu này?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng đó bạn. Ừm, toàn con cái thôi, ừm. Ừm, vậy thì tốt quá. Ừm. Chà, nói nào đâu, càng nhanh thì càng tốt chứ. <laughs> Nhưng mà vậy nè á, hiện tại là bây giờ, á là hai đứa nhỏ nhà mình là nó đang còn, à, học cùng trường, á thì nó ô kê, nó dễ, nhưng mà trong vòng 1 năm nữa là con mình nó tốt nghiệp rồi nè, đó, thì nó sẽ chuyển sang trường khác. Đấy, lúc đó thì mình nghĩ là có cái việc mà có cái xe á, thì nó cũng sẽ thuận tiện hơn, kiểu như là, đưa đứa này tới xong rồi đưa đứa kia đi nó cũng an toàn nữa. À, chứ tính ra bây giờ thì thôi, ờ, hai đứa cùng một chỗ thì ví dụ bữa nào mưa nắng á thì thôi mình đặt chiếc xe đi chung cũng được, nhưng mà sau này mà con mình nó học riêng ra rồi đó, ờ, thì mình đưa, ừm, đưa đứa này trước đứa kia sau thì nó thuận tiện hơn, và lúc đó đặt xe là tính ra cũng tốn kém quá.
Ừm, ừm. Ừm. À. Rồi, ừm. À, đúng rồi. Ừm, rồi mình hiểu á nha. Rồi, thế là bây giờ mình khá thắc mắc là cái thu nhập của bạn với cả chồng bạn thì nó có ổn định không? Và hai bạn khi mà đặt cái mục tiêu này thì có có có làm thêm một cái công việc khác để mà kiếm thêm thu nhập không nhỉ?
Ừm. Ồ! Cũng có chứ bạn, thực sự là, ờ, thu nhập của hai vợ chồng mình nói chung là cũng ổn. Đấy, một tháng thì cũng đủ để chi phí, ơ, cho con cái đi học, đi hành nè, còn lo chuyện trong gia đình, thì cũng để dành được một khoản là, ờ, từ 8.000.000-10.000.000. Đấy, nói chung là một tháng thì cũng để được như vậy. Đó, cho nên là, ờ, hiện tại thì mình thấy cái mức, ưm, thu nhập nó cũng đang khá là ổn định, cho nên mình bảo bây giờ thì, ờ, mình cố gắng làm sao mình cũng giống như bạn nói đó, kiếm thêm một số cái nguồn thu nhập. Đó, để đẩy nhanh cái tiến độ mà có thể vớ là là mua cái, a, cái xe cho nó nhanh nhất có thể nè.
Ừm. À, thế thì tốt quá. Ừm. <laughs> À, rồi. Thế là ngoài cái công việc chính là ra thì cũng có kiếm thêm thu nhập là làm, kiểu, ờm, ừm, nghề tự do, kiểu kiểu như vậy, đúng không?
Ừm. Ờ, nói chung là làm theo dự án thôi. Ví dụ như là ai đó muốn, ơ, làm cái ví dụ như là thiết kế, a, một cái, a, à, backdrop hay là banner, kiểu kiểu vậy, thiết kế quảng cáo đồ đó. Đó, thì mình vẫn làm được, mà mấy cái đó thì thì ăn tiền ở trên sản phẩm thôi à.
Ừm. À. Mình hiểu. Ừm. Rồi, thế là nói chung là cũng có cũng có cố gắng và làm cũng khá là nhiều việc ấy chứ, đúng không? Rồi, ừm, thế thì, à, lúc nãy bạn cũng có chia sẻ là cũng, ơ khi mà mua nhà cũng có đang nợ ngân hàng nữa, đúng không? Thế thì, ờ, trong vòng bao lâu nữa thì cái tiền nợ ngân hàng hai bạn sẽ giải quyết xong?
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó bạn. À. Thực sự thì lúc mà, ừm, mượn ngân hàng á thì cũng muốn là mỗi tháng cho nó nhẹ gánh, cho nên là mình mượn ngân hàng là 25 năm, đó, với cái mức trả nợ ngân hàng mỗi tháng bây giờ á là khoảng 5.000.000.
Ừm. Ồ! Ừm, rồi, mình hiểu, là mỗi tháng 5.000.000, là 25 năm. Đó, ờ, mà nói chung là cũng có thể trả nhiều hơn mà, đúng không? Khi mà trả nhiều hơn thì cũng có thể rút ngắn lại thời gian, đúng không bạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi, nói chung là khi mà trả, a, trả nhanh, trả nhiều thì ngân hàng nó cũng sẽ phạt. <chuckles> Nhưng mà nếu mà trả nhanh, trả nhiều mà nó dứt nợ á thì cũng ô kê.
Ừm, rồi. À, thế á? À, rồi, rồi, thì, ờ, phạt thì cũng, ơ, khá là căng. <laughs> Ờ, thế thì, à, bây giờ nha là hai bạn có cảm thấy kiệt sức quá khi mà làm việc không? Và bình thường bạn, ờ, làm việc các thứ ấy cũng có chia nhỏ cái mục tiêu ra không? Hay làm những cái khác thì bạn cũng cũng có chia mục tiêu nhưng mà cái cái mục tiêu này là là vẫn chưa?
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, nói chung thì, ừm, ừm, ở trong cuộc sống thì nó cũng có nhiều cái cái mục đích lắm. Đó, nhưng mà với những cái mục đích mà mang cái giá trị chung như vầy nè, là mình với ông xã mình là cũng thống nhất là cũng sẽ chia ra, để mà mình có thể là mình, à, có cái định hướng với cái, a, ưm, ưm, cái cái cái mục tiêu sắp tới á là mình nên sắp xếp như thế nào? Thu nhập ra sao? Kiểu kiểu như vậy. Thì, ờ, mọi thứ cũng đang nằm ở trên kế hoạch thôi à bạn, đó <chuckles> thì đang suy nghĩ như vậy đó, còn bây giờ mà cho nó cụ thể đó thì đang nhờ tới bạn đây nè.
Ừm. Rồi. <laughs> À! Ừm, rồi, mình còn một câu hỏi như thế này nữa trước khi mình đưa ra cho bạn một vài, à, cách nha. Thì hai vợ chồng bạn có hướng đến cái, a, mua một chiếc xe sang không? Hay là chỉ đủ che nắng che mưa là được rồi? <laughs>
Ừm. Ồ! <laughs> Thực sự là không có mơ đến xe sang đâu bạn ơi. À, hai vợ chồng mình á thì cũng đang suy nghĩ là ví dụ như là xe điện á thì mình thấy bây giờ nhiều người cũng sử dụng, giá cả thì nó cũng mềm mại, đó. Nhưng mà nói nào đâu thì nó cũng có những cái lo ngại về cái việc chi là, ờ, để mà sạc điện nè, hoặc là đi trời nắng, trời mưa hoặc là cái công xuất của nó có khi là không lớn. Nhiều khi á mình muốn lái xe đường trường để mà mình đi du lịch này nọ đó, thì mình cũng đang lo là ví dụ đi xe điện thì nó có ổn hông? Cho nên chính ra á là mình vẫn muốn mua một cái mức xe, à, gọi là, chạy dầu nhưng mà giá cả trung bình thôi, á, chứ cũng không cần phải xe sang đâu bạn à.
Thế á? Đúng rồi. À! Rồi. <laughs> Rồi, mình hiểu rồi nha, bây giờ mình sẽ gợi ý cho bạn một vài cách là như thế này. Bạn cũng có, ơ, hướng đến là mua, à, xe như thế nào rồi. Đó, là mua xe, ưm, xe xe, ưm, ờ, xe xăng, đúng không? Xe dầu, đó, mà á nó cũng cũng phải, à, đi được đường xa nữa, đó, chứ không không cân nhắc xe điện lắm. Rồi, nà như thế thì nói chung là ở trong cái mức giá xe thì mức giá nào cũng có hết á. Đó, ừ, rồi, à, sẽ, kiểu, ơ, trong tầm dưới 1.000.000.000 đi, đó, dưới 1.000.000.000, hoặc là nếu mà trong khoảng là dưới, à, dưới 2.000.000.000 thì, ờ, bạn, ờ, vạch ra cái mục tiêu là mỗi tháng bạn sẽ để được bao nhiêu cho cái việc mua xe đó. Đó, tiết kiệm, đó, vợ bạn tiết kiệm bao nhiêu, chồng bạn tiết kiệm bao nhiêu. Và như thế là cũng trong cái khoảng thời gian đó cũng nên cân nhắc là, à, ờ, sắp xếp tất cả những cái, ờm, sinh hoạt ở trong gia đình nó phải phù hợp. Đó, thay vì như lúc trước có thể là ăn uống thoải mái một chút, đó, ừm, ăn ngoài nhiều một chút thì bây giờ, à, có cái mục tiêu như thế rồi thì cũng nên có một cái, ờ, mục tiêu tiết kiệm là sinh hoạt ở trong gia đình nha. Bạn thấy được không?
Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À! Ừm, ừm. Ừm, hợp lý, hợp lý. Ừ, được chứ bạn, thực sự nha, mình biết chứ, mỗi khi mà có những cái mục tiêu lớn như vậy á, mình phải tập trung dữ lắm. Đó, nếu như mà muốn đạt được mục tiêu mà bây giờ cừ kiểu như là, cứ sống rồi, ờ, tiêu pha mà không có đặt những cái giới hạn cho mình á thì cái mục tiêu, ưm, nó chỉ mãi mãi là xa vời thôi bạn à. Nhưng mà rõ ràng bây giờ mình thấy á là cái nhu cầu của gia đình thật sự rất là cần luôn, cho nên là mình sẽ giống như bạn nói vậy đó, mình cũng sẽ lên cái kế hoạch để mà tiết kiệm hằng tháng nè. Ví dụ như là cái tiền tiết kiệm chung là từ 8 tới 10.000.000 đi, bây giờ mình cố gắng là mình làm sao mình nâng được cái mức tiết kiệm lên, khoảng chừng, gọi là, mười lăm triệu hai mươi triệu. Đó, rồi cũng bớt ba cái khoản nào mà chi tiêu không cần thiết đi, đúng hông bạn? Để làm sao cho đạt cái mục tiêu này trước đi nè rồi mấy cái chuyện kia thì nó tính sau.
Đúng rồi. Đó. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đấy, mà á, khi mà bạn, à, có cái mục tiêu như thế có vẻ là hai vợ chồng bạn cũng, à, làm việc khá là, kiểu, ờ, công suất ấy, làm việc rất là công suất, đúng không? Đó, cho nên là thôi, giảm bớt, ờ cái gì giảm được thì giảm. Ví dụ như là bây giờ á, tiền điện nước, đúng không? Đó, mặc dù nó không phải là nhiều đâu, nhưng mà khi mà tích, tích, tích, tích lại ấy thì nó cũng khá là nhiều. Bây giờ á là tiền điện nà cũng nên kiểm soát một chút, đó, xem là cái nào mà không dùng thì nên tắt bớt đi, cũng như là, à, nước thì, ờ, tiêu pha như thế nào cho nó vừa đủ, chứ đừng có để cho nó thừa quá, đúng không bạn? Đó, điện, nước này, cũng như là, à, quần áo chẳng hạn. Đó, nó chỉ trong một cái khoảng mà hai bạn đang thực hiện mục tiêu thôi. Còn sau khi mà hai bạn đã có mục tiêu rồi, thì sau đó thì cũng có thể tự thưởng cho bản thân bạn này. Hoặc là, ờ, nếu mà vẫn giữ nguyên cái thói quen này thì tốt thôi, ưm, sau đó thì hai bạn cũng có, ờ, mục tiêu là á trả, à, ngân hàng sớm hơn chẳng hạn, thì đó cũng là một cách.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ồ, vậy cũng hay. <laughs> Đúng rồi đó bạn, thực sự là nói nào đâu, tình hình kinh tế bây giờ nó cũng khó khăn quá nè. Đó, cho nên nếu như mà mình tiết kiệm được cho mục tiêu này, xong rồi mình lại tiếp tục tiết kiệm cho cái mục tiêu kế tiếp, đấy, được như vậy thì tốt quá. Đó, mà mình cũng nghĩ là bây giờ, ờm, trong cái thời điểm khó khăn như vậy đó thì mình làm sao để mình giữ được cái mức thu nhập ổn định là quý lắm rồi, đấy. Không có nên là tiêu pha này kia nó, ờ, nó dư thừa, hổng có cần thiết.
Ừm. <laughs> Chuẩn luôn. Ờ. Đúng, ừm. Ờ. Chuẩn luôn. Một cái là như thế này nữa nhá, hai bạn nên theo dõi một chút. Đó, bây giờ là lên một à, dùng một cái, a, cách theo dõi nó đơn giản thôi. Ví dụ như là ở trong cái, à, cái ứng dụng MoMo ấy, nó cũng có một cái là, ờ, bạn để quỹ vào ở trong đó, tất cả những cái quỹ bạn chia ra từng phần, từng phần, từng phần. Đó, ví dụ ăn uống các thứ thì chia ra. Nếu mà nó thừa, thì bạn cũng có thể chuyển sang cái phần tiết kiệm. Đó, khi mà bạn rút ra từ tiền quỹ, nó cũng có lý do vì sao mà bạn rút quỹ thì bạn cũng có s thể là để kiểm soát nó dễ hơn.
Ừm. À. Ừm, ừm. Ừm. Ồ. Có luôn á hả? Thực sự nha có nghĩ là nó đa nhiệm như vậy luôn á để mình tải về mình thử coi sao. Mấy cách của bạn hay lắm á nè, cảm ơn bạn nhiều lắm á nha.
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, mình chúc bạn sẽ thành công nha. Tạm biệt bạn.
Ơn bạn.